Non lo so, questa comunque io e miei amici no vax dicevano semplicemente che il vaccino faceva crepare, pe poche parole, <chuckles> poche ehm però sì ovviamente ci sono anche queste persone. Guarda io ti posso dire che, ehm, i dati, cioè o ripeto, il, ehm, ques tutti questi social media, anche ChatGPT, sono gratuiti perché la merce che noi diamo in cambio sono dei nostri dati. Questi dati vanno in en agenzia di marketing, tra cui un <chuckles> di cui mi occupo anche io, <chuckles> e quindi insomma e a noi abbiamo dei profili di persone, quindi è molto più facile, ehm, vendere dei prodotti a un a determinati profili anziché altri, quindi si risparmia un sacco di soldi in termini pubblicità. Poi ovviamente c'è anche una fabbrica di fake news che, ehm, va a postare articoli falsi, palesemente falsi, e va p le le va a postare sulle pagine appunto, ehm, di conspiracy, di persone e magari tendono alla cospirazione. Quindi non è solo un marketing per vendere dei prodotti, è un marketing per creare dissensi e destabilizzare anche una una nazione, come è successo con la Brexit.
Eh. Lavori anche tu magari? Certo eh. <chuckles> Cer Mh. Certo. No, ma l la la mia domanda è stata forse un po' troppo provocatoria, però ecco dava l'idea appunto della paura che pote generare queste informazioni. Ehm, ma ne nel discorso nel discorso che mi hai fatto tu e vista la tua anche esperienza nel settore, no, ehm, trovi qualche vantaggio nel consumatore in tutto questo?
Sì, no, ci sta. <chuckles> Capisco, capisco. <chuckles>